Alors ça a été très, très compliqué, heu, au début parce que moi, heu, oui, heu, le travail c'est ma passion et comme tu dis, heu, j'en cumule énormément. Heu, je
Ouais forcément. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose déjà que ton travail soit une passion, c'est plutôt une une bonne nouvelle. C'est pas forcé c'est c'est pas c'est pas comme les personnes qui travaillent sur un travail alimentaire comme on dit, par exemple, pous là, ça peut être plus compliqué. Donc là, tu es tu es sur un travail passion, ça c'est cool.
Oui, oui tout à fait. Oui. Oui tout à fait, mais quand C'est ça, bah après heu, quand je dis: «Travail passion», c'est parce que le travail en général, heu, c'est ça me passionne. Mais heu, mais j'aime quand même, heu, ce que je fais, heu, en ce moment. <chuckles> Ouais et heu, du coup, c'est vrai que je mets pas beaucoup, heu, de distance entre heu, la vie perso et mon travail. Mais, beh, heu, beh par exemple, heu, je suis capable de travailler, heu, heu, 12 heures de suite, heu, heu et heu, et voilà, sans penser aux à côtés, heu, à ma vie perso justement, heu, je veux dire faire le repas, heu, m'occuper de ma maison, heu, de mon fils, heu, bon il est grand, hein. <chuckles>
Ah! D'accord. C'est tu es une bosseuse quoi. <chuckles> Ah oui, c'est-à-dire? Ah. Oui. D'accord, parce que parce que tu es tu es mariée, tu as des enfants?
J'ai un fils de qui va avoir 22 ans, heu, non je suis pas mariée, ouais je suis pas
Ah 22 ans, d'accord. Mais qui mais mais qui vit chez toi?
Oui tout à fait. Mmh.
D'accord, donc tu as quand même, heu, heu, une famille, heu, même si ça se résume à 1 personne, heu, dont il faut t'occuper, c'est-à-dire préparer des repas et cetera et cetera. Tout ce que ça implique.
Ah oui, tout à f Oui, oui, après heu, ça ça c'est facile hein, il a 22 ans, il peut se faire manger tout seul, je lui ai appris depuis <chuckles> voilà, donc heu, non, non, j'ai un petit peu, heu, heu, ralenti, j'ai j'ai j'arrête de le bébétiser, donc heu, je le laisse un peu, heu, un peu se débrouiller quand même. Bon, je lui fais quand même, heu, un repas, heu, régulièrement, heu, mais heu, j'aimerais que lui aussi mette la main à la pâte. Donc heu <chuckles>
Après oui. Oui, à 22 ans, tu es un peu plus autonome, c'est sûr. <chuckles> <chuckles> Oui, ce qui ce qui est ce qui est tout à fait légitime. Donc tu tu disais que tu en tu pouvais être amenée à enchaîner des journées de travail de 12 heures. Donc quand on heu, tout à l'heure, il était évoqué le fait qu'on heu, les gens cumulent de plus en plus d'heures de travail et de plus en plus d'activités professionnelles. Toi, tu es carrément concernée quoi.
Oui. Ah oui, carrément. Ouais, ouais, tout à fait, et en plus, j'adore la diversité, j'aimerais pas en avoir qu'1, heu, c'est un format qui ne me plaît pas, heu, j'aime beaucoup, heu, varier et heu, passer de l'un à l'autre, heu, c'est très enrichissant je trouve et
Mmh mh. Mais c'est-à-dire, c'est donc de du coup, c'est des CDD, des intérims?